Como a comida une pessoas na sua comunidade?
Bom, na na minha comunidade religiosa, ou seja, da minha igreja, hã.
Aham.
Age nós temos depois do culto, todo eh, domingo, um almoço, né, eh, dominical.
Hum. Que legal.
E em comunidade, no caso assim, esse almoço é o é o é, une as pessoas antes de dele tá pronto, no caso.
Hum que o pessoal se pre se reúne para preparar e tal, é isso?
Exatamente. Então tem os voluntários que vão cozinhar, e lógico as pessoas que estão cozinhando elas vão É, bom, elas esco a ai a a cozinha da igreja fica perto do púlpito, né, de onde tá o o pastor pregando, então eles elas podem escutar, no caso.
Uhum. Hum. Uhum.
Mas não participam 100%. Por isso tem um revezamento das no normalmente são mulheres que cozinham, né? Mas tem um ra uns rapazes da da comunidade que eles também são bom cozinheiro. Então tem um revezamento todo domingo, né? Pra pessoa não perder
Uhum. Pra não ficar sempre perdendo o culto, né, porque as pessoas cozinham enquanto as outras pessoas estão assistindo o culto, né?
Exato que é impor Perfeito. E, as pessoas que não estão cozinhando a gente contribui com, eh, os mantimentos, assim, o com arroz, feijão o que der pra trazer, ou eles pedem, e ou trazer uma normalmente uma sobremesa pronta.
Maneiro. Sim. Uhum, sim.
Então é todo é toda uma união, né, eh, no caso, em volta do nosso culto dominical e depois é aquela momento de descontração, né, todo mundo se servindo.
Uhum.
Um complemento, né.
Legal.
Pra mim é importante.
E quais quais são os pratos que geralmente rola aí nesse nesse almoço dominical da sua igreja?
A gente trata de uma comida, assim, eh, nada assim, eh, espetacular, assim, é é aquele cardápio brasileiro mesmo arroz
É o cardápiozão do PF, né?
É tem tem às vezes a gente uma carne, carne de peixe, assim, se a pessoa é que, de repente, se um dos cozinheiros quiserem inovar.
Uhum.
Então ele vai falar eh, ele ou ela no caso, normalmente são as mulheres, então ela faz um coisa, assim, que não é um ensopado de peixe, bacalhau ou às vezes um arroz de
Uhum.
arroz carreteiro, a a
Hum, poxa é bom demais um arrozinho carreteiro hein, pô deu água na boca aqui, eu
Exato, a min é então, a minha esposa ela ela ela é goiana mas a família mineira, no caso, então ela sabe fazer aquele feijão tropeiro que
Uhum. Nossa, bom demais feijão tropeiro também.
Ela quase sempre faz em casa e leva. <giggles> Então
Uhum, pô, feijão tropeiro é muito bom com bacon, né, bem bastante bacon, nossa, que delícia, uhum.
Sim completo, completa, que delícia, então ela quase todo domingo ela leva uma uma bacia de feijão tropeiro, mas, esse almoço dominical tem outro significado além do religioso.
Uhum. Ah legal, e qual é o o significado pra vocês?
Então essa é uma é essa igreja é uma é uma igreja batista brasileira nos Estados Unidos.
Hum. Ah, então é mais para para unir a comunidade brasileira também, né?
É, pela religião, exatamente, e nós aceitamos pessoas que não são batizadas, que estão até de outras igrejas, assim, a gente tem um
Sim, mas o culto é em inglês ou é em português?
Não, é em português. É tudo em português.
Ah, em português, é até pra vocês desintoxicarem um pouco, né, da do inglês e ficarem, eh, ouvindo a a língua de vocês, né, a cultura de vocês. Nossa, né, que eu também sou brasileiro, né.
Sim. Não, no meu caso, é porque eu quando eu eu eu eu me batizei na na Igreja Batista no Brasil com 18 anos.
Uhum.
E aí com 19 eu vim morar nos Estados Unidos, como estudante universitário. Eu eu eu me formei na universidade aqui.
Uhum.
Eu tentei frequentar uma igreja americana, mas eu não me adaptei, mesmo sendo a mesma fé, a mesma
Mas por conta da língua ou por conta do do do da cultura, dos costumes dele?
Não é por É é por culpa da cultura, assim, eh, não tem aquele calor humano, aquela
Uhum, é, né. O brasileiro é diferente, né, quando chega assim nos lugares, eh, faz pra fazer comunhão.
E é. Exato. Eu eu não me senti assim é eu não me senti bem recebido. Lógico, as pessoas vão, cumprimentam, mas tipo
Eles são muito fechados, né?
É, o eu eu eu tipo assim, eu eu deixei de frequentar a igreja por conta disso, não é, então aí e aí eu passou os anos, eu eu me formei, eu consegui um trabalho já mais perto da área de Atlanta, eh, fora da cidade de Atlanta.
Uhum.
E, aí eu eu era numa cidade que tinha alguma uma comunidade brasileira, assim, mais ou menos numerosa, eh, e eu fiquei sabendo de uma igreja batista brasileira, né.
Uhum, sim.
Eu fui lá pela primeira vez e imediatamente eu notei a diferença. Tipo as pessoas todas tipo
Sentiu mais receptivo, né, achou que as pessoas abraçavam melhor, era isso?
Muito mais. Exatamente. E e essa igreja fica numa cidade que fica a 20 minutos de Atlanta, que essa cidade é o literalmente, é o centro, eh, comunitário do dos brasileiros, é a
Hum. Uhum.
onde a maior parte dos brasileiros estão estão reunidos aqui no estado da Geórgia.
Ah, legal, então assim, a tá a igreja fica sempre cheia e sempre, na maioria das vezes, só de brasileiro.
É não é te temos, eh, convidados americanos, no caso assim, tem um tradutor, ele traduz simultaneamente a a pessoa recebe um fone de ouvido no qual vai escutar a
Hã. Ah que legal, então vocês já estão usando, ali, a tecnologia pra ajudar, né, a a a outras pessoas a poderem ter acesso ao culto, é isso?
Sim, sim, sim. Exatamente, é e e isso eu gosto desse trabalho, porque normalmente um um membro da igreja tem uma uma esposa, ou marido, ou mulher, eh, americana, ela pode ou ele
Hã, entendi, aí fica da pra incluir, né, a pessoa.
E aí, lógico, esses americanos quando experimentam a comida brasileira, aí mesmo já vai continuar vindo porque <laughs>
Ah, en então você acha que a comida ajuda a integrar, ali, o os americanos na igreja? Você acha que que a comida, além da fé, né, todo o culto, a palavra, eh, a comida ajuda muito a a poder as pessoas quererem ir cada vez mais?
É por is é. Sim. Os americanos, com certeza. Isso não tem nem a duvida, porque eles eles não estão acostumado a esse nível de
De culinária, né, a culinária deles é mais fraca, né?
Sabor de comer ali. Exatamente. E além de tudo isso também a a igreja faz um um outro trabalho, assim que eu eu faço parte também, que é muito bonito, que é o acolhimento das hã, da comunidade brasileira ou seja dos imigrantes que estão recém chegando, aí Exato, precisa uma orientação, né, de correlacionado a tudo, né, não só religiosa como de vida, né?
Hum, passando por dificuldade, assim. Sim, até pra pra poder eles, eh, serem ficarem mais tranquilos, né, na chegada ali. Porque é um tudo novo, né, um ambiente novo pra pra todo mundo, que que é imigrante. Então, vocês fazem esse acolhimento do imigrante também, né?
Exatamente. Sim. Correto. E eu eu me identifico muito, com esse programa, porque eu eu senti essa solidão quando eu vim para os Estados Unidos, estudar na universidade, eu morava no dormitório e
Uhum, e sabe as dificuldade que é, né?
É quase É exatamente. Quase não tinha brasileiro lá e os que tinham eles já eram de an anos mais avançados. Então E lá é o seguinte, quando você é um você tem um visto de estudante numa universidade americana
Hum.
você tem que manter o nível de assistência e de notas, senão você perde
<clears throat> Hum, se não você perde a bolsa, a ou perde o visto?
É exatamente. Se você se meter em qualquer encrenca assim, ou qualquer problema. Muito provável que eles não tem muita paciência com você sendo um estudante. Então, eu nunca me meti, assim, de festinha de universidade, essas coisas. Porque se desse algum problema, eu sabia que eu ia ser o primeiro a cobrar, né.
Imigrante. É, ia ser o primeiro a a a rodar, né, como a gente diz.
É. Exatamente. Então, por isso eu eu me isolei nesse sentido assim, e e a cidade eh, essa universidade ficava muito longe de qualquer lugar que tivesse a alguns brasileiros morando, era bem no interior mesmo, então
Uhum, sim, é em Atlanta?
Eu passei Não, não era no numa cidade chamada Athens que
Hum, entendi.
Literalmente a uma hora de Atlanta.
Caramba. Então, você pe fazia 2 horas todos os dias, 1 pra ir e 1 pra voltar?
Pra ir aonde?
Pra ah, mas quando você estava na universidade você mora morava no dormitório de lá, né? Ah tá. <laughs>
A gente morava em dormitório. Não, você acha que eu tinha carro? <laughs> Não.
Estudante, né? A vida de estudante é dura.
Não, esse negócio de aqui carro, seguro, tudo caro isso, mais de manutenção não carro eu fiquei anos sem dirigir um carro. Eu só dirigia quando eu voltava para o Brasil de férias. Dirigir o carro
Caram Então, mas aqui americano usa gosta tanto assim de de usar carro, né, ter essa Independência, eh, ou é uma impressão errada minha?
Não, aqui é uma necessidade, aqui não é uma não é um luxo, é uma necessidade, mas se você é um estudante universitário você não vai ter um carro literalmente. É muito difícil porque lá quase não tem lugar o onde eu estudava assim, era você manter um carro, assim, era algo, assim, só quem tinha dinheiro mesmo.
Uhum. Uhum. Entendi.
Então é
Só os só os boyzin. <laughs>
É porque, por exemplo, é pra a pra pra comida a gente comia no no refeitório, lá né.
Uhum.
Eh, lá tinha hã, passava ônibus ali perto, que te levava para o supermercado, assim. Então, você se virava.
Ah, mas tudo de graça?
Não, o ônibus você você pagava. Mas é barato, a passagem sempre foi barato o ônibus aqui.
Ah, entendi. Entendi mas aqui fala, fala.
E Sim, não, pode falar.
Não eu ia te perguntar se, tipo assim, quando, eh, você pensa né nessa questão de de comida, na relação ali da comida com a comunidade, tem aí a que a as questões da sua igreja e tal. Tem alguma história que você que você lembra assim que foi legal, que foi interessante ou que foi meio trágica, mas mas que você lembra?
Não, não. Eu eu eu eu tenho uma história bonita, eh, justamente, porque eu eu me ofereci pra, eh, essa igreja. É o ela foi fundada anos depois que eu voltei pra pra Batista, né.
Aham.
Ia num num numa outra igreja Batista, que era da outra cidade. Aí aí, compraram a a igre a a igreja comprou esse terreno, essa Eles construíram essa igreja, eu eu comecei a fazer parte desse dessa nova congregação.
Uhum.
E aí, logo de entrada eu eu me ofereci pra ser o Esse programa de ajudar os imigrantes, né? Eu me ofere.
Sim, você era tipo tipo um tipo um anfitrião ali pro pros imigrantes, né?
Então é pra qualquer coisa, assim, com relação à documentação, assim, que eu pudesse ajudar no eu não sou advogado nem nada.
Uhum. Mas aí já passou por pelo por esse processo, né, então, você sabe ali como como consumidor.
Exa Exatamente e justamente E justamente uma família que estava frequentando a igreja, né, comentou que eh, o filho dele, eh, no Brasil. Ele ainda estava no Brasil na casa da tia porque ele queria se formar lá e, conseguir uma uma bolsa de estudo numa universidade americana
Uhum.
com o visto de estudante, né, e eles perguntaram como eu eu tinha feito esse trajeto, né, a primeira coisa que eu falei para ele: "Olha ele tem ele tem que ter excelente notas para pegar uma bolsa de estudo como estrangeiro, tipo"
Sim, não pode ter nota ruim, né.
É. Hã, se vocês puderem mandar, hã, mostrar as notas a trans as transcrições dele, as notas. Perfeito demorou duas semanas e eles me trouxeram.
Uhum.
Aí eu olhei assim e falei: "Uau realmente, essa nota fica muito boas", é é eu acho que tem uma chan
Ah o garoto o garoto tinha boas notas então.
Sim, e é comportamento. Eu dei entrada na Universidade da Geórgia que eu estudei, não é, que tem lá tem um programa para, eh, bolsistas e estrangeiros, né.
Uhum.
Só que eu falei para família dele que, olha é é muito concorrido, assim, é muito difícil. Principalmente nessa Universidade, que é a melhor Universidade da Georgia então mas todo o processo, assim, eh, burocrático eu ajudei eles, eu eu conversava com o rapaz lá.
Aham, você já tinha um conhecimento lá né, você já tinha estudado lá e tal.
Exatamente. E eu também eu também a a informação dele, eu eu entrei em contato com uma organização que ajuda a a alunos brasileiros a pegar bolsas de de estudo nos Estados Unidos.
Uhum.
Tipo à parte, né? Ele não conseguiu na UGA, mas ele conseguiu numa universidade aqui da Georgia, que chama Georgia State.
Uhum.
Então ele conseguiu a bolsa e conseguiu o visto de estudante, graças a a minha insistência, né, com essa outra com eh, essa comunidade, então essa história, eu ti eu consegui ajudar alguém a seguir o caminho que eu segui no passado.
Poxa, muito legal cara, muito legal mesmo. Porque, assim, você já já morando aí nos Estados Unidos, né, já passou por todo esse processo, você não ficou com a informação só para você e utilizou aí pra pra poder ajudar outras pessoas o que foi
E e é. Eu sabia que era difícil lá na UGA, né, eu pensei eu falei com eles, assim, com os pais, eh: "Tem que ser essa daqui?" Eh, aí eles falam: "Olha, qualquer universidade boa." Ah ok, então tem essa tem essa organização que ajuda. E a Georgia State é uma boa universidade também num e tá lá estudando, já está no terceiro ano. Isso tudo, essa conversa foi depois do culto, na mesa lá, né, do igreja é
Uhum. Foi? Na mesa, ou seja, como a ali, a confraternização da igreja, né, o almoço de de dominical, fez com que você conseguisse, né, ajudar, o que eu tenho certeza que te fez muito bem, e principalmente a pessoa que recebeu essa ajuda também tá tá lá estudando agora.
Exato. Não, ele eles fizeram uma festa em minha homenagem, até fiquei sem graça na casa deles com
Caramba, que legal.
Quando ele veio, assim, ah, eu fiquei sem graça, eu falei: "Não mano a fe
<giggles> Ah, mais uma bonita homenagem, uma bonita homenagem, porque você ajudou muito, né, talvez se você não tivesse se prontificado a ajudar, eh, muito provavelmente ele não teria conseguido sozinho, né, sem as suas informações.
<giggles> Sim, mas eu me eu fiquei sem graça mas, é bom é bom, né, no caso, e eu e eu estou ajudando outras pessoas hoje em dia, tô no processo então é continua, essa ajuda é contínua.
Ah, claro. Ah, muito legal. Poxa, obrigado aí por compartilhar comigo. Fiquei muito feliz que você conseguiu ajudar. E tudo de bom pra você. Um obrigado.
Pra você também, até mais.